อืม ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ย ก็คือคุณก็สังเกตด้วยใช่ไหมว่า แบบว่าพอเป็นนกแสก เป็นอะไรอย่างเงี้ย แล้วแบบมันก็ น่า กลัวแบบที่คุณพูดเลย อะไรเงี้ย อา ครับ เออ แล้วเป็นยังไงเหรอ? อะฮะ
ใช่ ใช่ค่ะ ถูกต้องค่ะ เราก็เลยมองว่า นกแต่ละสายพันธุ์น่ะค่ะ มันส่งผลต่ออารมณ์ แล้วก็ความรู้สึก แล้วก็เสียงร้องของมันน่ะค่ะ แล้วก็อาจจะประกอบด้วยรูปร่าง ถ้านกตัวไหนน่ารัก ๆ เราก็จะมองว่า เขาน่ารัก เขาสดใส แต่ว่าถ้านกตัวไหนตัวใหญ่ หรือว่าน่ารำคาญ ตรงเนี้ย เราก็เหมือนจะไม่ชอบเขาไปเลย แล้วก็จะไม่ชอบเสียงร้องเขาตรงนี้ด้วยอะค่ะ มันก็เป็นการ Bias รูปร่างเขาไปอีก
อืม อืม อืม
มันเกิดความเปรียบทิ
เกิดความเปรียบเทียบว่า แบบ เออ ๆ นกแต่ละ แต่ละชนิดด้วยอะไรงี้ด้วย ใช่ไหมครับ? อืม
ใช่ ๆ ถูกต้องเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นช่วงวัยเด็ก
อา ช่วงวัยเด็กเนาะ ก็ ก็ ส ค่อนข้างที่จะมีนกที่หลากหลายมาก ๆ เลยนะครับ แบบไม่ว่าจะเป็นแบบนก แบบพวกนกฮูก นกแสก อะไรเงี้ย ก็น่ากลัวมาก ๆ เลยครับ แล้ว แล้ว อะ พอจบช่วงวัยเด็ก เราไปวัยไหนต่อครับ ทีนี้? วัยโต
ใช่ ถ้ามันเป็น ช่วงวัยโตค่ะ มันจะเป็นช่วงหนึ่ง อันนี้วัยโตตอนที่เราอยู่กับป้านะคะ ตอนที่เราอยู่กับป้าเจอนกแก้ว เขาแบบน่ารักมากเลย เป็นนกแก้วที่เลี้ยงอะค่ะ แล้วเขาหลุดมา แล้วก็ประกาศหาเจ้าของไม่ได้ สุดท้ายเราก็จะต้องเลี้ยงเขา
อืม อ้อ อา อ๋อ
ซึ่งนกแก้วเขาสวย สวยมาก น่ารักมาก แต่เรารำคาญมาก
พอจะทราบสายพันธุ์ไหมครับ แบบนี้ คือไม่ทราบใช่ไหม?
เป็นนก เป็นนกแก้ว อืม เหมือนเราจืม ลืมชื่อไปแล้ว แต่ว่าเราคุ้น ๆ มากเลยค่ะ
อืม ครับ ๆ อือฮึ
อะไร ล็อต ๆ สักอย่างเนี่ยแหละค่ะ ค่ะ แต่ว่านกแก้วตรงเนี้ยเขาน่ารักมาก แต่เสียงเขา รำคาญมาก ค่ะ แบบรำคาญสุด ๆ เลย เขาจะร้อง "กรี๊ด" เหมือนเป็นแบบ เสียงแหลม ใช่ค่ะ มันเหมือนมันมี มันมีคนกรี๊ดข้างหูเราตลอดเวลา ซึ่งเขาตั้งใจจะกวนเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ อันนี้
เออ ๆ อ๋อ เสียงแหลมเนาะ อ๋อ เป็นเสียงแหลม ๆ

อ๋อ ก็เหมือน แต่ว่าคือ ก็คือเลี้ยงไว้เลย ไว้เองเลย ทีนี้ก็คือนกเขาก็ร้องของเขา ใช่ไหมครับ? อันนี้ ก็ถือว่า อ๋อ ก็ถือว่า ได้ ได้มาแต่หาเจ้าของไม่เจอ ก็เอามาเลี้ยงเองเสียเลย ถูกไหม?
มัน มันรำคาญมากค่ะ ถูกต้องค่ะ ใช่ ๆ ค่ะ แล้วนกเขาจะชอบเหมือนมาเกาะหัว มาจิกนิ้ว มาทำให้เลือด แล้วสุดท้ายวันหนึ่งเขาก็หลุดออก ไป <chuckles> เขาจะเป็นเหมือน เหมือนเป็นนกที่รุ้ เหมือนเป็นนกที่อยู่กับคนมาก่อนค่ะ เขาก็เลยจะชอบแบบมาจิก มาเล่น มาทำเสียงดังน่ารำคาญ ถ้าเขาอยู่ในกรง ก็ต้องมีการปล่อยให้เขาออกไป
อืม เหรอครับ? อ้อ อืม อ๋อ ก็คือคุ้นกับคนด้วย ถูกไหมครับ? แล้วก็ อา มันมีการมาจิกมาเล่น อะไรอย่างเงี้ย อ๋อ ๆ ก็น่า น่ารักดีเหมือนกันนะครับ แล้วเป็นไงต่อครับ ทีนี้ พอหลุดไปแล้ว ตามหาเจอไหม?
ใช่ ใช่ค่ะ พอหลุดไปแล้วอะค่ะ ก็คือเหมือนตามหาไม่เจอ เพราะเหมือนเขาบินหนี หนีไปอยู่กับแก๊งนกพิราบอะไรของเขาก็ไม่รู้ค่ะ เขาไปทั่วไปหมดเลย อันนั้นก็จะเป็นแบบ พาร์ต ที่เลี้ยงนก ใช่ ใช่ค่ะ แต่ว่า ณ ปัจจุบันเนี้ยเรากำลังประสบปัญหากับนกสายพันธุ์หนึ่ง ที่เราค่อนข้างจะรำคาญมากแล้วก็มองว่า เขาเป็นเชื้อโรค ก็คือนกพิราบค่ะ
<chuckles> อ๋อ เขาก็มีแก๊งของเขา อ้อ อ๋อ ครับ ๆ อืม เป็นยังไงนกพิราบเนี่ย เออ ๆ พอ พอโตมาแล้วอะ?
นกพิราบ ด้วยความที่เรามา เช่าห้องอยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะ แล้วก็ห้องเรามันเป็นโซนที่มันเป็นในหลืบ ซึ่งนกพิราบเขาก็จะ มาเกาะกัน ซึ่งนกพิราบที่เนี่ย ตัวใหญ่ มาก แล้วก็แอบดื้อด้วยนะคะ
อืม ๆ อือฮึ อ๋อ ตัวใหญ่ด้วย ดื้อด้วย ครับ อะฮะ ยังไงครับ?
วันแรก ๆ ใช่ ใช่ค่ะ เวลาเขา มาอะค่ะบางทีเราก็จะทำเสียงดังใส่เขา หรือว่าตบมือดัง ๆ ใส่เขา เขาก็จะบิน ไปแล้วเขาก็บินกลับมา แล้วเราก็ทนไม่ไหว ก็เลยไปซื้อลูกเหม็น น้ำส้มสายชู
อา ทนไม่ไหว

อ้าว <chuckles> คือมันแรงจริง ใช่ไหม? จนคุณทนไม่ไหว อ้อ อือฮึ
ใช่ค่ะ เราต้องออกไปอยู่ ออกไปนอกห้องอะค่ะ เป็นวันน่ะค่ะกว่าจะกลับมา แล้วก็กลิ่นก็ยังเหม็นเหมือนเดิม แต่นกไม่หนีนะคะ
อืม อันนี้เอาไว้ตรงไหนครับ? อันนี้เอาไว้ตรงไหนครับ? ในห้องอะ เอาไว้ในห้องเลยเหรอ?
มันอยู่ตรงระเบียง ระเบียงหน้าห้องอะค่ะ นกมันมาเกาะอยู่ตรงนั้นน่ะค่ะ
อ้าว แล้วคุณเอาลูกเหม็นไว้ไหนอะ? ตรงระเบียงหรือเปล่าครับ? หรือว่าในห้อง
ใช่ ใช่ค่ะ เราไปโรยไว้ตรงระเบียงแล้วก็น้ำส้มใส่ชูราดอีกที กัน กันเหนียวเอาไว้ก่อน
โอ้โฮ! ขนาดตรงระเบียงนะเนี่ย เจ้าของห้องยังทนไม่ไหว โอ้โฮ! ค่อนข้างน่ากลัว <chuckles> เหม็นจริง อันนี้ ใช่ไหมครับ แล้วทำไงทีนี้?
ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ แล้วพอนกมันทน เราก็เพ เหมือนจะหาวิธีแก้ไข อืม มันก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ค่ะ แล้วมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่า นกเขาเหมือน เขาพา เริ่มพาพวกพาฝูงมาอยู่กันแล้ว เหมือนมาจีบกันอะไรแถว ๆ ระเบียงเรา เราก็ทนไม่ไหวแล้ว เขาร้องเสียงดังมาก ด้วยความที่เราทำงานเหนื่อย ๆ เราก็อยากจะพักผ่อนน่ะค่ะ เราก็เลยเอาน้ำส้มสายชูราด เราไปอ่านบทความเขาบอกว่า "ถ้ามันเป็นกลิ่นน้ำส้มสายชู นกทนไม่ได้แน่นอน"
ทำไงถึงกลิ่นจะหมด? เออ ๆ อือฮึ ครับ อา ครับ อืม ๆ อืม ก็เคยลองมาแล้วไม่ใช่เหรอครับ? น้ำส้มสายชูกับลูกเหม็น แต่อันนี้เอาแค่น้ำส้มสายชูอย่างเดียว ใช่ไหม? ลดลงมาหน่อย อืม
เราก็มี ใช่ค่ะ ใช่ ๆ ค่ะ เราก็มีความหวังเล็ก ๆ ว่า มันสามารถที่จะไล่ได้ค่ะ สุดท้าย เราก็เอา ไล่ไป นกเขาบินไปไม่ถึง 5 นาที เขาบินกลับมาอีก
ใช่ครับ